1 terminal 1 or 2 lang talaga kami sumasakay kasi para walang linya, 'di ba? Pero yun, ang hirap talaga eh, minsan pa pero hindi pa nangyari. Nangyari na ba sa'yo yung ano, yung, ah, naantala yung lipad?
Mm. Mm. Yung? 'Yon nga eh, 'di ba? Minsan talaga may mga gano'n eh, may mga gano'ng instances eh 'no, parang, ah, naaantala yung paglipad. Minsan nga parang minsan delay pa nila sinasabi na maaantala yung paglipad eh, tapos parang, eh, siyempre ikaw, minsan may na may inaasahan kang ano, ah, parang schedule, 'di ba? Minsan masisira 'yon, 'di ba, parang gano'n. Kaya parang ang hirap din talaga kapag minsan naantala ang paglipad niyo eh, 'no? Eh, ikaw ba pagka gano'n, anong ginagawa niyo? Ah, ano ba yun, napu-frustrate lang ba kayo, o minsan may ginagawa kayong dahilan para alam mo yun, maiwas talaga yung, ah, sarili na ma-frustrate ng sobra.
Oo. Mm. Mm. Mm, mahirap, kasi hindi mo siya maiiwasan kasi wala sa control mo yun eh, kaya ayon, ano, 'pag gano'n, siguro kalma nalang. Pero siyempre minsan kasi iinit na yung ulo mo kasi paano 'pag ano, 'di ba, halimbawa kung konektado yung lipad mo sa halimbawa, bababa ka ng Dubai tapos may iba ka pang pupuntahan, 'di ba, 'pag hindi mo nasakyan yun, 'di ba, wala na, mahirap. So, yun yung mahirap 'pag oo.
Mm. Tama, tama naman. True. <laughs> Mm. Trabaho. Oo. Oo, oo, 'di, wala na. Oo, tama, tama. 'Yun nga rin, alam mo minsan yun yung iniisip ko eh, 'no, para kung, <clicks tongue> ah, yung dedu yung magdudual flight, gano'n, parang ano 'yon, eh di ang sunod na flight mo kung sakaling hindi mo maabutan yung flight mo, kinabukasan na, parang gano? Oo. Ah, hindi ko maintindihan eh, 'yon yung hindi ko pa alam eh.
Mm. Ah, 'pag nangyayari yun, okey, kasi kung halimbawa pareho na pareho yung sinakyan mo. Halimbawa parehong PAL, kung PAL-PAL yung lipad mo, okey. Pero kung halimbawa magkaiba, yun yung mahirap. Kaya yung mga ano, yung mga agit sa lipad, yun yung mga ano eh, yung mga konektado yung lipad nila, yun yung napapansin ko ah, yun yung mga sobrang, "Ah, kailangan natin lumipad ngayon kasi hindi ako makakaano dun sa sunod ko." Pero kung oo, kung pareho yung ano, kung halimbawa PAL-PAL, nagagawan naman nila ng paraan, kaya ano naman, 'pag gano'n, kampante ako.
Mm, mm. Mm, mm. Mm. Oo, oo. Ah, okey. Oo, oo. Mm. Ah, okey. Mm. Ah, okey, okey. Ah, nerere parang nire-reschedule lang yung flight mo. Pero yung
Oo, kasi alam naman nila eh.

Ah, eto kasi <exhales> na ano ako, eh, nahirapan ako kasi nagpaplano ako umalis, pero 'yun, ah, baka kasi mag Japan kami sa di ko alam kung kailan, eh, baka sa 2, tatlong, buwan. Pero 'yun medyo na na-diyahe kasi ako parang iniisip ko 'pag sa airport
Mm. Hmm, sa'n ka pupunta? Wow sarap. Mm. Ah, okey. Bakit? Mm.
Alam mo 'yun 'pag may mga nangyari sa airport tapos nakakainis, may mga ganun ka ba?
Mm. Ah, ako, ah, siyempre number 1 naman diyan talaga minsan 'yung mga delay 'di ba, hindi naman talaga maiiwasan 'yan, eh, 'di ba parang Tapos 'yong siguro 'yong accommodation mismo nung mismong, ah, airport 'di ba minsan kasi pagka kahit na-de-delay ka tapos <sniffs> parang may mga may pagkakataon na parang, ah, ikaw na bahala sa sarili mo. Oh, 'di ba parang ni hindi man lang sila nag bid nagpapaabiso or nagbibigay man lang ng kahit papaano, eh, pa pakonswelo man lang 'di ba naintindihan mo ako? Eh, ikaw ba, meron ka bang na <sniffs> na experience na nakakainis talaga 'yun talagang, ah, hindi mo malilimutan minsan na ano, ah, nangyari sa airport?
Oo, totoo. Mm. Oo. Oo. Mm. Totoo 'yan. Oo. Oo naman, actually marami, sige.
<laughs> Isa-isahin natin.
Like, 'pag ano pa lang, minsan 'pag pasok mo 'pa lang 'di ba, ang dami ng tao, ang hirap, ang hassle. Kasi, parang, lalo na 'yung terminal 3 ang gulo-gulo dun, sobra. Nung huli kaming pumunta, sobrang haba nung pila, parang ilang oras ata, buti na lang hindi kami dun sa ano nung nakita ko kasi 'yung sa Cebu Pacific sobrang haba talaga nung pila, buti na lang 'di kami dun.
Mm. Oo. Oo. True. Oh talaga ba? <laughs> Oo. Mm. Oo, sa'n kayo?
Ah, saan ba kami, nag Emirates kasi kami nun, eh, terminal 3 din, oo, ang hirap sabi ko, ah, buti na lang 'di kami dun. Tapos
Oo. Oo.

Oo, minsan 'pag bukas na.
Ah, okey. Akala ko nangyayari lang 'yon minsan sa mga pa piso fair kasi 'di ba mata minsan matagal pa sila nag-aano, eh, parang buwan pa bago mag-ano yung piso fair. Akala ko so, kung 'yong gano'n na naano ba 'yon, paano ba 'yon, nare-refund ba 'yon o naire-reschedule?
Oo. Oo. Okey naman basta maayos lang yung pagkausap mo. Kasi nung nangyari yun sa'min, nakausap ko naman yung tao na, ah, ganito yung nangyari. Buti nalang 'di na kami ano, wala ng bayad. Yun yung maganda dun. Maayos lang namin kinausap.
Mm, mm. Oo. Mm. Ah, okey. So, paano 'yon? Ah, paano yun? Nakalipad din kayo nung mismong araw na yun?
Hmm. Oo, nakalipad din kami. Mabuti maaga kami nakapunta dun. Oh, nakausap namin agad yung tao. Ayun, pumayag naman. Oo, basta maayos lang.
Ah, okey. So, akala ko kasi 'pag mga gano'n sa mga airlines di ba, parang akala ko may mga reserved seats na 'yon. So, kapag ka ano, mali 'yong scheduling mo hindi ka na parang hindi gano'n?
Hmm. Buti nalang may ano, may upuan pa dun.
Ah, may bakante talaga nung araw na yun? Masuwerte pa rin talaga.
Oo, basta oo. Basta hindi ano, basta hindi puno.
<laughs> Ah, okey. Kahit kahit ang airline pala naalis naman kahit hindi puno, eh, no?
Oo naman. Minsan ano naman yun, eh, tinatanggal nila yung yung lipad kung halimbawa masyadong konti, mamaya 1 ka lang pala dun, 'di ba? Yung mga ganun tinatanggal nila.
Ah, okey, oh. Oo, oo. Kas oo, kasi minsan kasi 'pag nabiyahe kami siyempre 'yon 'yong mga panahon na talagang peak, 'di ba, peak season. Minsan yung halimbawa, uuwi ka kasi ano ah, mahal na araw o kaya sie bakasyon. Bakasyon nung araw. Kaya minsan, ah, minsan 'yong mga airline, mga airport, ah, punuan talaga kaya hindi ko akala ko naman, iniisip ko dati, hindi sila, ah, kailangan 'yong eroplano puno muna bago umalis, hindi pala ganun, kahit may bakante ka. Ah, okey okey. Ah, gano'n pala. Ano, eh, sa tingin mo paano ka ano, paano kaya puwedeng ayusin o pagandahin pa ang experience sa mga, ah, pasahero sa airport?
Oo. Mm. Ah, 'di naman, 'di naman. Mm. Sa'kin una talaga, pagandahin nila yung mismong airport. Nakakahiya kasi. Minsan 'pag paalis or parating ka, halimbawa, nung kailan ba kami umalis? Galing kaming Bangkok.
May nai oo. <laughs> Oo. Ano ba experience mo dito s bakit ano